Sem risco de vida. <laughs>
Sim, <chuckles> fala assim: "Fico aqui e faço os 2," sabe, eu vou equilibrando os pratos, aí corri muito para aprender.
<laughs> Como Nossa, como foi que começou, você foi procurando na internet, trabalhos online?
É, eu recebia muito desses anúncios, sabe, mas muita coisa eu nem acreditava, assim, que eu ia saber dar, "ganhe dinheiro online", né.
É, porque quando a gente olha assim, a gente nunca sabe, né, se é spam se é é se é alguma coisa assim, ou se é confiável. <laughs>
Sim. E ainda vim de mercado bem tradicional assim, eu era de logística, comércio exterior, então tudo era muito, sabe, papel, bem certinho mesmo. É, burocrático, exatamente. Aí eu via essas coisas assim, pessoa nova falando, eu falava: "Será que é mesmo, né". Mas ao mesmo tempo, eu sempre quis ficar viajando, tipo, morar fora, mas sem ter que procurar o trabalho também fora, sabe, já.
Bem burocrático. E como Ai, maravilhoso, morar fora, se na verdade poder morar onde você quiser
Sim.
né, porcu porque o trabalho permite que você, eh, faça de qualquer lugar do do do mundo, é maravilhoso. <laughs>
Exatamente, aí você pula no abismo, mas com um pé na borda. <laughs>
<laughs>
Você não vai tanto, que eu ficava com medo de, sabe, "Ah, mudo de país, largo o meu emprego, chego no outro lugar, não arrumo nada que eu goste, e aí eu volto para casa sem nada, tipo, volto para o Brasil". É. Aí eu ia me arrepender muito, <laughs> então eu ficava
Sem trabalho, sem dinheiro, sem nada. <laughs> Como que foi, assim, o o esse processo, né, da da da sua decisão? Você f foi uma coisa que demorou meses, anos ou foi rápido, foi mais impulsivo?
É. Foi uns 2 anos praticamente, tinha a pandemia inteira, fiquei ali, sabe, equilibrando os pratos, até a hora que eu tinha que voltar, realmente, para o escritório.

Era de sabe, você vê e fala como é que eu vou almoçar amanhã, né. Então você tinha que estar correndo o tempo inteiro. E hoje eu não imaginava.
Aham. Então o desafio da mudança para você foi esse, né, justamente você ganhava em real, foi um lu um lugar onde o o câmbio monetário era completamente desfavorável.
Sim. Exatamente. Aí tem que correr no braço.
Mas no final das contas assim, se você olha para você mesmo para sua situação hoje de vida que que você acha, eh, que foi uma boa mudança? Foi legal, você está bem, está feliz?
Sim, sim. É, você põe aquele deu tudo certo no final, sabe. Que agora eu tenho Quase, né, ainda não está muito certo, mas assim o a vida que eu imaginava mesmo consegui chegar sabe, de morar em um lugar que eu queria assim, na distância que eu queria das coisas, o tipo de casa sabe, sim.
Sim é uma certa estabilidade, né.
Porque eu, nunca gostei de morar em cidade grande assim.
Pelo menos você já dorme e já sabe que amanhã você vai comer, o café, o almoço e a janta.
Exatamente, <laughs> já faço, bom, eu consigo a compra da semana, se não <laughs>
É né. São os perrengues que só passa quem arrisca.
Sim. E eu sabia assim que tinha um pouco mais, mais complicado, mas também tem o lado bom mesmo, né, que você fica mais forte assim, o casamento ficou mais forte, porque está ali os 2 correndo todo dia junto, né.
Com certeza. <chuckles> É imagino, isso, eu acho que experiências assim ou fortalece o casal, ou faz ao contrário, né. Então para casais inteligentes
Sem tanta interferência, tudo vai, né. Sim, no bom sentido é um
como imagino que vocês sejam, só fortaleceu, foi só coisa boa, né, só fez bem.
Sim, exatamente, é querer ficar até mais junto, né. Que é isso é um dando força para o outro.
<laughs> É claro, é claro. Olha, fico feliz por você, tá. Foi um prazer falar contigo, e até a próxima.
O negócio vai. Obrigado, eu gostei bastante também, sempre que quiser eu estou aqui disponível para contar um pouco mais.
Ah, obrigada por compartilhar sua experiência. <laughs>
Obrigadão, até a próxima.
<laughs> Até, tchau, tchau.
Tchau.

E o outro tinha mesmo que fazer visitas em clientes, essas coisas. Então, nunca eu ia conseguir ficar longe mesmo, sabe. Aí, eu só peguei o online. Só que o online pra mim, antes, era entrar em sites, YouTube, ou aquelas coisa bem básicas, sabe, eu uso o Excel, né, já era muito.
Ai, nossa senhora. <laughs> Depois teve que mudar nisso, também, ter que vi teve que virar técnico de microfone, <chuckles> técnico de áudio, técnico de computador, técnico de internet. <chuckles>
Também. Exatamente. <laughs> E eu aprendendo um monte de coisa. O meu dia era acordar, ficar vendo cursos ou aulas, sabe, no gratuitas, também, assim, né, vendo aula e trabalhando, nas 2 coisas diferentes, né.
Nossa. Se você faria de novo, tuda toda essa mudança? Se você estivesse insatisfeito com alguma coisa, ou tivesse na mesma situação no Brasil, vivendo a mesma dinâmica de antes.
Sim. Olha, eu acho que eu até faria, viu. Não, não, acho que eu faria. <chuckles> Eu sou meio doido nisso. <chuckles> É é e eu te só preciso ter um um pouquinho de pé no chão, né, mas de resto eu iria.
Você se arrependeu, faria de novo, esperaria mais? <laughs> Tudo. Então, você é assim: dá na cabeça e vai?
É porque É, e ain ainda era uma coisa, assim, que eu não tinha nenhum motivo, mas eu sempre quis desde criança sabe, eu ficava: "Não, quero, quero, quero." Aí, quando eu fui a primeira vez, falei: "Dá para ter aquele gostinho de como é."
<laughs>
E, ainda, foi um pouco romantizado, né, como eu era novo, então, era muita festa quando eu morei fora assim né, tipo, amigos, coisas, tudo legal mesmo É. O trabalho era pesado, mas o resto era legal, então eu gostei. Aí, eu voltei para o Brasil, ficava: "Não, quero ir de novo, quero ir." Sabe, mesmo com o trabalho.
Tu viveu a parte boa, né, da mudança. <laughs>